Eee, ada banget ya, Kak, maksudnya kayak aku hidupnya udah cukup panjang gitu ya jadi aku ngerasa, "Oh ada masa-masanya di mana aku tuh kayak ada lagi, eee, turning back yang buat aku juga harus naik," gitu kan. Naik lebih lagi gitu kan, eee, mungkin mulanya dari ini ya, Kak, kayak aku awal-awal kuliah itu juga udah sesuatu gitu, karena kan kayak kita selama, eee, sampai SMA itu biasa kan emang sama orang tua gitu, semua serba diurusin, bener nggak sih, Kak? Kek kayak, eee, ketika aku kuliah itu kayak u kita mulai tuh semuanya sibuk ngurus sendiri gitu kan. Harus cari tahu sendiri, harus usahain sendiri, eee, pokoknya di sisi yang lain tuh aku merasa, aku jadi makin mandiri dengan itu gitu loh, karena biasanya kalau di rumah kan kadang-kadang enak ya dikit-dikit, eee, "Mbak tolongin dong" gitu ya atau misalnya
Oke itu kapan tuh, Kak? Wah, iya sih benar. <laughs> iya iya iya.
"Pa mau ini," gitu kan. Jadi, eee, dia yang ini mengusahakan. Meskipun orang tua aku nggak, apa ya, <sniffs> sebenarnya enggak sememanjakan itu gitu cuman maksudnya kan akan selalu ada masa-masa kayak gitu kan ya, Kak. Kayak sakit nggak dicap apa gitu heeh heeh, tapi kan kalau ki
Oke, jadi heeh. Kayak minta bantuan gitu ya? Heeh. Berarti ini, ini posisinya rantau ya waktu itu berarti, Kak? Perantau beda kota, atau beda pulau nih justru atau gimana tuh?
Rantau rantau. Iya, Kak. Rantau beda kota, gitu. Beda kota dan pulau, Kak. Jadi ya lumayanlah ya, pokoknya kayak semua itu, eee, akhirnya aku mengupayakan, eee, karena aku ngerasa kalau sakit itu repot gitu ya, Kak, jadi aku mengusahakan, gimana caranya aku nggak sakit. Jadi selama ini sih kebetulan cukup oke, eee, paling cuman flu pil f batuk pilek ya udahlah ya itu kan biasa. Tapi kayak yang sampai opname atau yang parah banget kayak berap berhari-hari nggak bisa masuk, itu tuh nggak pernah sih, Kak, kebetulan, gitu.
Oh, oke oke. Terus gimana tuh, Kak? Oh. Wah. <chuckles> Hmm, oke. Mhm. Oh ya janganlah ya jangan sampai juga ya, Kak, ya. <chuckles> Oke, berarti heeh, berarti Kakak merasa, eee, mungkin mulai awal kuliah itu adalah titik balik Kakak gitu ya. Mungkin yang tadinya itu di rumah kan banyak bantuan gitu ya bisa orang tua mungkin bisa saudara kandung gitu kan. Tapi ketika merantau wah ternyata semuanya berubah, jadi itu jadi titik balik Kakak gitu kan. Nah kapan Kakak merasa ada nggak momen mungkin kadang tuh ada ya, Kak, walaupun dari awal gitu, eee, udah mikir, "Wah ternyata beda banget nih," tapi kan pasti ada tuh mungkin 1 atau 2 momen yang mana Kakak merasa kayak, "Ya ampun ternyata ini bener-bener titik balik aku nih, aku beneran udah udah sedewasa ini." Nah gitu, udah udah bener-bener merasa, "Berarti memang ini adalah proses ketemuanku nih, udah berubah banget nih." Nah itu ada nggak, itu momen apa? Ya mungkin kayak Kakak tuh merasa mungkin saking terpukulnya atau menantangnya gitu, Kak.
Mhm. Yang ma na? Heeh. Eee.